Oh, ouais, non, même pas, hein. Tu sais, je prends ma voiture, heu, je vais des fois, je peux faire, heu, 100-200 bornes pour aller trouver quelque chose, hein. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, cette pêche et après, heu, bien évidemment, elle a évolué avec heu, avec le au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Maintenant c'est plus la pêche au coup que je pratique.
Ah, OK. OK, d'accord. <chuckles> Ouais, c'est une passion. Mmh, c'est quoi? Co
Je pratique le street-fishing. Street-fishing, c'est, heu, une discipline qui oh ouais, non, non, heu, non, non, tu as raison. En vrai, c'est c'est une pratique qui est née, heu, au canal Saint-Martin, donc heu, Paris
OK. Dans la rue? <chuckles> Ah, c'est vrai! <chuckles>
et en fait, si tu veux, c'était, heu, c'est c'est un groupe de de personnes qui a qui qui qui a fait évoluer cette pratique donc heu, du du coup, de la pêche no kill et du street-fishing. Donc la pêche no kill, c'est ne pas prendre le poisson pour le manger. Si tu veux, tu tu pêches avec, heu, des méthodes, heu, un petit peu, heu heu, comment je pourrais dire ça, naturelles où tu vas pas utiliser d'ardillons, tu vois? Tu vas mettre tu vas pêcher Exactement, tout à fait, c'est ça.
Mmh. OK. OK. Oui. Pour pas le blesser, mais pour OK. Et et du coup, heu, c'est ce que tu f le street-fishing, ça s'est inspiré de ça parce que c'était pour les passionnés de pêche à Paris, en fait? <chuckles>
Ouais, voilà, c'est ça et une figure, d'ailleurs, qui m'a beaucoup marqué parce que je regardais beaucoup de documentaires de lui, c'est Cyril Chauquet. Donc Cyril Chauquet, d'ailleurs, heu, il y a pas mal de mèmes qui tournent autour de lui, le pauvre, heu, sur, heu heu, Instagram, heu, et et tout, là. Voilà.
Ouais. OK. Ah, oui, c'est détourné, heu, pour des choses un peu plus, <chuckles> un peu plus, ouais, étran oui OK, je je vois. Ce fameux, heu, i il va dans tout le monde, non? Dans le monde entier pour pêcher? Ouais.
Étrange, voilà. C'est ça, c'est ça et ça a été une source d'inspiration, tu sais? Parce que moi, mon père, il m'achetait, heu, enfin il m'achetait, i il me prenait un petit peu, heu, ces documentaires-là et je les regardais. Heu, franchement, j'étais passionné quand j'étais petit, j'arrêtais pas. Je les ai tous vus, je pense, hein. Mais bon, c'était pas la manière détournée de maintenant. Ouais, voilà, moi, c'est vraiment, heu, le le côté où il pêchait des des gros poissons, heu, que ce soit la limara, le picote basse et ça m'a vraiment donné cette motivation et maintenant, heu, grâce à lui, je fais des voyages de pêche, quoi.
Mmh. Mmh. Ouais. Oui. OK.

Est-ce qu'il y a un loisir que tu pratiques, toi, qui t'apaise, heu, vraiment? Et pourquoi ça t'apaise? Heu
Et bah, écoute, ouais, j'en ai 1 qui qui m'apaise énormément. Bah, en en règle générale c'est l'activité physique en elle même qui me qui m'apaise. Étant donné que je fais mes études là-dedans. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui a été transmis de génération en génération, que ce soit avec mon père et mon grand-père. C'est, heu, bah, c'est, heu, la pêche quoi. Notamment la pêche sportive.
Oui. Ah oui, d'accord. <laughs> Ouais. Ah, vous êtes passionnés de pêche? Vous faites quoi comme pêche? Il y en a plusieurs non, c'est ça?
Ouais c'est ça. Bah, écoute c'est simple, j'ai commencé, heu, par la pêche traditionnelle, hein, quand j'étais petit, c'était, tu sais, la pêche au coup, heu, donc heu, tu tu es assis, heu, heu, bah, en fait pour te montrer une image, c'est vraiment tu es assis, tu as ta petite canne de 3-4-5 m sans moulinet et tu as un petit bouchon, heu, dans l'eau et en fait, heu, une fois que tu as des petites touches, bah, tu ferres et tu as généralement un petit gardon, une petite ablette, une petite carpe. Enfin, voilà, c'est vraiment la pêche que tu vois dans les films, c'est la pêche que tu vois un peu partout quoi.
Mouais. Heu, ah non je connais pas. <laughs> Oui. Oui. Oui. Oui. OK. Mais il faut mettre un vers au bout de l'hameçon ou pas pour celle-ci?
Ah ouais, ouais, tu as totalement raison c'est ça, c'est vers de terre, heu, asticots, du pain, heu, du maïs, heu, tu tu mets ce que tu veux finalement.
Ah OK. Ouais, OK, d'accord OK, bah, je vois oui, ça je ça je vois. Et ouais, ouais et quand le bouchon bouge, là, c'est qu'il y a il y a une prise quoi.
Bah, généralement c'est bon signe et c'est ça aussi qui est un petit peu, heu, <chuckles> intéressant avec cette pêche-là, c'est que tu as ce côté apaisant avec la nature. Forcément, heu, voilà, tu vas pas le faire en milieu, heu, enfin ça dép quoique ça va dépendre. Mais tu vas pas le faire, heu heu, sur une dans, heu, dans le milieu de la rue avec plein de bruit autour. Généralement c'est dans un petit lac, une petite rivière et c'est tout le côté en fait apaisant de la pêche finalement.
Ouais. Oui. Oui. Mmh. Et il y a aussi, heu, je suppose, parce que tu dois attendre. Donc heu, il y a le côté aussi être patient qui peut peut-être t'apprendre à justement être être plus calme, heu et cetera?